Sì, e effettivamente guarda ci proverò. Ehm, mhmm, di solito perdono il telefono, le chiavi, il bancomat, mhmm, vestiti.
Tutte quelle cose di prima necessità comunque che tu dici: "Ma, ehm" <chuckles>
Ma sì, poi voglio dire non è che viviamo in un castello eh, quindi le stanze son quelle, <chuckles> i pi i luoghi sono quelli.
Certo, lo capisco.
Ehm
Ma in tutto ciò scusami, non v non non viene, cioè non non so, che se tu abiti anche con il tuo compagno, marito e e lui non viene per niente chiamato in causa in queste circostanze
Ehm, no, perché è la figura materna che è, ehm, è il punto di riferimento, è quella che tranquillizza, mette ordine e soprattutto trova soluzioni. Ehm, ebbene sì. Vedi ho questo pregio, ehm, di conseguenza mi sfruttano così. E la stessa cosa poi succede anche un po' in ufficio eh, perché poi anche lì divento il punto di riferimento, altrimenti, ehm, non si spiegherebbe il perché tutti, ehm, mi contattino o o o non è un caso che mi abbiano messo lì a fare questo
ert Gestione.
questo ruolo.
Gestione di di tutto, <chuckles> di qualsiasi cosa. <chuckles> M ma, ehm, scusa, ehm, e secondo te è perché proprio cioè, come mai, ehm, c'è questa differenza tra generi?
Certo. <chuckles>